<laughs> Ja, ganz genau, dann ist es eher so ‘ne lästige Pflicht, dass man immer gesagt bekommt: „Jetzt gieß doch noch mal die und die Pflanzen“ und ich hätte lieber 1.000 andere Sachen gemacht. Und es hat mich auch echt nicht interessiert. Und, hm, ja, und als ich dann umgezogen bin paarmal und dann tatsächlich dann selber ‘n Stück Garten hatte, dann hat‘s auf einmal dann doch angefangen, mich zu interessieren. <chuckles>
<chuckles> Okay. Mhm. Okay.
Und dann muss ich auch sagen, ich habe so ‘n bitte?
Und wie bist du da gestartet? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, ähm: „Ach, mein 1. Garten oder mein 1. Balkon, das ich weiß noch genau, welches welches Obst, Gemüse oder welche Pflanze ich gepflanzt habe“?
Ja, genau. Also, der 1. Garten, der war so, ähm, beim Mietshaus dabei. Und ich muss gestehen, also, obwohl meine Mutter den großen Garten mit allen möglichen Pflanzen und Gemüse und Obst und so hatte, hatte ich wirklich keine Ahnung u und habe das so auf mich zukommen lassen. Wir haben das Haus im Frühling gemietet und ich habe mich äh, ja, ich dachte immer: „Ach Gott, lässt du so alles wachsen?“ <chuckles> Und waren tatsächlich auch viele schöne Blumen dabei, wo ich mir dachte: „Ah, ja, klasse, super.“ Aber was jetzt Unkraut war, was ich besser früher mal gezupft hätte, <laughs> hatte ich wirklich keine Ahnung. Und das wuchs dann erst mal, bis dann die Schwiegermutter mal zu Besuch kam und mir dann gesagt hat: „Hör mal, das hier, das musst du rausreißen.“ So: „Mhm, <chuckles> okay.” <laughs> J
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. <chuckles> Okay, die Schwiegermutter, uh, ganz gefährlich, <chuckles> okay. <chuckles> Gab‘s denn da auch schon was Obst und Gemüse zwischen dem ganzen Unkraut oder oder wurde alles nachher überwuchert?
<laughs> Ja, also, ähm, Obst war gar kein ja, doch, genau, das stimmt. Also, vor‘m Haus, da standen 2 Bäume, wo ich mir ziemlich sicher waren, es waren Apfelbäume. Waren auch Apfelbäume, aber das ist so ‘ne, äh, Zierapfelart eher. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefreut, wir können uns dann auf die Ernte freuen im Herbst, <laughs> aber die Äpfel haben überhaupt nicht geschmeckt. Ja, das waren so kleine und ich glaube, die waren wirklich nicht so zum Verzehr geeignet. Ja.
<chuckles> oh. Aha. Ach, war ‘n Zierapfel, ach so. Hm, hm. Ei, vielleicht eher für die Vögel oder ich glaube ich hatte irgendwo, glaube ich, mal was gelesen, Zieräpfel sind zum Basteln da oder so.
mhm. Gan ganz genau, für so was eher die die Vögel hatten sich darauf gefreut. Und hinten waren halt die die Blumen. Ja und klar, die die gewachsen sind, das das waren dann halt die Mehrjährigen und ich hätte mir besser zum Beispiel für die Blumentöpfe dann auch tatsächlich so Pflanzen im Frühling gekauft, die ich eingepflanzt hätte, wie jetzt, was weiß ich, die Geranien oder so, die wirklich nur 1 Saison halten. Wusste ich aber alles nicht. <laughs> Und, <chuckles> ja, äh, im nächsten Jahr war ich dann dank Schwiegermutter ‘n bisschen besser vorbereitet und konnte das Unkraut schon auseinanderhalten. Und dann ich habe auch, äh, dann festgestellt, ähm, ja, die hatten durchaus auch so ‘n eingezäunten Bereich. Den hatten aber schon die Vormieter wahrscheinlich so mit Rasen überwuchern lassen, aber es war tatsächlich was, was mal ‘n Beet war, 'n eingezäuntes Beet da
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Okay.